É, acaba que a hospedagem é um pouco ma ma melhor, comida, né, tipo, mercado essas coisas é mais fácil quando é uma área muito rural, mas
Hum. Entendi. Daí ,você tá tendo essa dificuldade, então, de retomar para sua rotina, por ter feito caminhos de Compostela e vivido experiências muito diferentes, né?
Agora É. Sim, conheci pessoas legais. Eu fui, inclusive, com com uma amiga, e ela e a gente não tinha tanta intimidade, foi muito legal porque ela é uma pessoa muito bacana, assim, e Eh, a gente se deu muito bem, a gente deu muita risada. Então, assim, foi muito foi leve apesar de ter sido pesado o físico, né?
Uhum. Ah, sim. Uhum. Ah, sim. E Uhum. Entendi, fisicamente pesado, porém, leve para sua mente, né?
É, é, mas aí
E o seu trabalho? Ele costuma ser pesado para mente, leve para o corpo, ou pesado para o corpo, leve para mente também, como é?
Ah, até que, ultimamente, tem sido mais leve, assim. Eu tenho gostado mais de um novo projeto que eu entrei então tá sendo bem tranquilo, assim. Mas eu acho que é uma questão de ritmo mesmo eu estava gostando tanto estava curtindo tanto o caminho que
Hum, legal. Uhum. Ah, interessante. Di aham. Que aí você tem dificuldade de voltar para o ritmo.
É. E eu sint senti saudade das pessoas, também, que que eu meus amigos, tal, minha família aqui e acabou que ai, fico postergando, assim, para trabalhar, sabe.
Uhum. Uhum. Hum. Entendo, entendo. Eu acredito que, talvez, o segredo seja você voltar aos poucos para o seu ritmo já que houve essa mudança tão grande assim agora você pode progredir com isso, né? Uhum.
É. Com certeza. Eu acho que eu tô tentando fazer isso aos pouquinhos mesmo. Hoje, por exemplo, eu arrumei a casa, fiquei mais de bo porque eu acho que isso ajuda também a voltar à rotina, né, quando você tem organização, casa arrumada cheirosa, roupa lavada, enfim.
Sim. Arrumar a casa. Sim, com certeza, te ajuda a ter ali um foco, né. Uhum. Uhum.
Já desfiz a mala. É, é isso ajuda. Eu eu cuido de um gatinho, uma gatinha que fica aqui na minha varanda, e, aí, eu tinha deixado um um atum para ela. E, aí, ela não comeu, só que o troço apodreceu, ficou com um cheiro horroroso, assim.
Uhum, sim. Hum, certo. Hum. Ah, sim, daí, quando você chegou tinha esse cheiro ruim do atum. Estragado.
É, pelo menos era do lado de fora da casa. Mas, assim, eu saí para fo assim, na na varanda estava podre, assim, eu falei: "Meu Deus do céu, será que a gatinha morreu?" Até pensei, né, mas não.
Entendi. Devido o cheiro forte?
É. Ai só que era o atum que eu tinha deixado para ela ela não ela não foi, não comeu nada. Acho que ela tá ficando em outro lugar.
Uhum. Hum, entendi. Talvez, talvez, por também, não ter sentido sua presença, né?